Мгм мгм. Окей, интересно. А, вот слушай, у тебя нет дома человека Ну, вот у меня просто в таком случае, у меня на самом деле тож тоже самое, и мне иногда хочется вот просто не говорить, но у меня муж очень болтливый, вот он меня иногда, у меня мозг прям, м, вообще загружает. Вот у тебя нет в семье такого человека, который тоже вот, ну, достаточно разговорчивый, так скажем?
Мгм. А. <chuckles> Мгм. Ну, это да, иногда бывает, иногда это могут сами дети, которые могут болтать и болтать, и достаточно громко и шумно. То есть, э, иногда и, да, и муж, э, может что-то там хо хотеть рассказать, э, или ж у него ут его какое-то может своё возмущение на работе быть, и вечер хочется с этим поделиться. Ну бывает. Ну то есть как-то надо, стараюсь найти такой баланс, чтобы их послушать и не особо и чтоб не особо загружать свои уши. То есть у меня, можно так сказать, на на на а автопилоте иногда бывает.
Мгм. <laughs> Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Мгм. Э, что на автопилоте, я не совсем поняла? <chuckles> А cлушаешь? Окей, интересно. А потом, когда тебе задают вопрос, как ты выкручиваешься?
<chuckles> Слушаю на автопилоте, то есть что-то сл ну, как будто слушаю, а пятьдесят процентов пропускаю. Ну, там быв иногда, да, иногда я я я не поняла, что хотят. Ну, то есть я, э, видимо мой мой мозг, мой организм, он настраивает вот такую вот очень такую важную, есть какая-то экстренная информация или что-то там срочно нужно ребенку, я тогда реагирую. А так я, ну да, на автопилоте, можно сказать.
М. Да. Мгм. Мгм. Понятно. То есть, на самом деле, ты слушаешь только то, что хочешь слушать. Вот так вот, да? То есть мозг включается в такие моменты, когда полезная какая-то информация, да? Э, вот так. Мгм.
Да. То есть как бы фильтрую. Да. И, конечно, ещё очень важно, чтобы, м, если, например, это уже период- э, зимний период или осенний период,- не особо сильно включать свет. То есть освещение должно быть мягким и точечным. Не 1 большая яркая лампа- она на действительно она напрягает зрение,- то есть чтобы свет был мягким.
Мгм. Ага, вот так вот. Хм. Мгм. Мгм. Мгм. Потому что по работе тебе приходится работать с экраном, соответственно?
Да, иногда иногда приходится работать с экраном и иногда приходится что-то читать, и под вечер, ну, глаза устают, э, голова с соответственно тоже, и хочется, э, как бы разгрузить разгрузить зрение, чтоб не совсем было темно, но такой мягкий тёплый свет, чтоб был рассеянный.
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Мгм, а дети и муж не включают свет повсюду? Вот как у меня это происходит. <laughs>
<chuckles> Но они в не в принципе они как-то уже привыкли, они даже могут и не включать. Э, в то есть, э, как можно как можно меньше шума, и это, может, уже потом, уже после спокойного ужина, а, это может быть какой-то чай, травяной чай. И вот так вот, если позволяет время, всем спокойно сесть и посмотреть, ну, хотя бы какую-нибудь такую передачу, чтоб всем подошла она.
Привыкли. Мгм. Мгм. Мгм.

Мгм. То есть ты любишь вот так, чтобы вечером всё было чисто? Мне кажется, мир разделился на на дв на 2 типа людей, в принципе. Те, которые оставляют на утро и не парятся, и те, кто, наоборот, предпочитает вечером, да, всё убрать.
Мгм, да. Ой, да. А, да. О, у, я бы и и вот я вот я, действительно, я буду париться, я буду знать, я не смогу уснуть. Я знаю, что если кухня у меня вверх ногами- нет, это т вообще. То есть, э, для меня это тоже как как такой, да, как ритуал- убрать спокойно и, может быть, что-то уже, а, приготовить какие-то продукты наперёд, на следующий день, чтобы Ну, то есть у меня вот так в голове уже уже какой-то список, какой-то план на завтра, что я буду готовить, что приготовить детям, то есть, э, мой у моё утро- оно уже более-менее разгружено и подготовлено.
<chuckles> Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм мгм. Мгм. Ну, а вообще дети и муж помогают тебе, ну, вот с домашними обязанностями?
А, но они стараются стараются. Мой муж им помогает, э, ф как как сам может. То есть, ну тоже он всё он он он работает ещё больше. То есть и <chuckles> у него уж точно ему не до кухни, но иногда бывает, когда уж очень я устаю. Дети, ну, конечно, что-то там они делают, но приходится потом за ними убирать, да. Ну по и по идее, да.
Мгм. Мгм. Мгм. Стараются. <chuckles> Понятно. Они убирают так, что за ними приход приходится ещё убирать. Ага.
Приходится убирать, да. Это больше уже как это просто уже как воспитание, чтоб по постепенно вот руки привыкли, голова привыкла у детей, что, ну, что же, убирать за собою, помочь маме. То есть, м, это не само собой всё делающееся, что надо надо. З Забирай з это, конечно, время, но ну, вот так вот надо. Терпение терпение. Э
Мгм мгм. Мгм. <grunts> Мгм. Мгм. Э, слушай, ты начинала говорить про йогу. А ты вообще, ну, занимаешься каким каким-то спортом на неделе или нет времени?
Мгм. Вот, кстати да, я занимаюсь йогой достаточно уже долго. И, конечно же, для меня йога- это это именно рано утром, то есть не в течение дня. Ну, если мне позволяет время с ш от 6 до 7. То есть это вс это раннее утро, когда еще остальные не проснулись. Э, и если позволяет погода, то есть ещё ну, когда тёплый период, ее делать на балконе.
Мгм. Мгм. Во сколько примерно? Мгм. А ты одна, да? Ты не ходишь в группу?
<grunts> Да, вот мне нравится делать это одной. То есть я уже знаю, как делать, э. У меня есть с своя программа и. <grunts> То есть я точно знаю уже, как делать. Я чувствую своё тело. И мне намного это приятнее- быть на свежем воздухе, если погода позволяет, и Ну, то есть я одна с самой собой, э, м мне вот чтобы чтобы, как сказать, чтобы отключиться и подзарядиться, нужно нужно уединение. То есть, э, другие люди, наоборот, они меня будут, э они, м, они не меня будут немножко напрягать.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм.